Возможно, да, ты права.
А потому что всё-таки плохой, да, человек, который там не эмпатичен, которому абсолютно плевать на других людей, он не будет даже, да, чисто из-за работы вот такое спрашивать, да, там у него точно не входит в его обязанности спросить: а что тебя бесит, да? <chuckles>
Ну. <laughs> Вот я об этом так не думала, но в твоих словах, да, есть истинный, есть такой. Нет, но в его же интересах, чтобы мы не увольнялись, чтобы мы были, э, довольны работой, чтобы команда не распадалась. И плюс, ну ну, отвечая на такие вопросы, мы даем ему обратную связь, как мы видим в ситуации с нашей стороны. И ты знаешь, он прислушивается к этому. Некоторые рабочие процессы он убрал, некоторые рабочие процессы мы изменили.
М. Ничего себе. Круто-круто. А ты много времени уже работаешь в этом коллективе?
Да, а пай